Ya, evet, değişik. Yani, eee, Nusret'in çıkış noktası sanki biraz şey oldu gibi aslında, hani, tesadüfi bir şekilde viral oldu. Eee, dediğin gibi, belki sınırların dışında hareketler sergiliyordu ama bu kadar ünlü olmayı belki kendisi de beklemiyordu. O yüzden, birazcık plansız gitmiş olabilir. Sonraki çöküş aşamalarında ise sanki daha çok şey gibi, eee, orada ününe ün katmak için belki birazcık ego da işin içine giriyordu. Eee, hani, o verdiğin maça, eee, baskın düzen baskın demeyeyim de, izinsiz olarak, eee, sahaya atlama, işte, o futbolcuya sarılma örnekleri sanki bunun birer şeyi gibi. Orada aslında çok bilinçsiz değil de o bunu bilinçli olarak yapıyor ama, eee, tabii insanlardan
I hı. Evet, evet. Kesinlikle. I hı. Hı hı. Kesinlikle. <chuckles> Hı hı. Ama neden kendine hak görüyor sence? Yani, hani, neden ha kendine hak görebilir ki bir insan böyle bir şeyi? Orada s ııı, futbolcular 90 dakika, belki daha fazla, işte, koşmuşlar, yıllarca antrenman yapmışlar, sen onlarla beraber kutluyorsun. Oradaki payın ne? Sadece kebap yapmışsın, kebap yedirmişsin onlara, hani. Annesi babası da atlasın o zaman sahaya. Biraz büyüyü bozuyor gibi bence, belki aldığı tepki de nerede duracağını bilememekten olabilirdi.
Hı hı. Doğru. Doğru, doğru. Ya, kesinlikle ben seninle aynı şekilde düşünüyorum, bu arada. A. <chuckles> Kesinlikle aynı noktadayız.
Evet, evet. Biliyorum, biliyorum. Bana Nus Nusret'i savunma lütfen, diyormuşum. <chuckles>
<chuckles> Yani, onun oradaki o, eee, hareketi sanki, zaten aslında çok ünlü olmuş birisi ve bir birkaç senedir, hani, senelerdir devam eden bir, eee, şey var, viral olma durumu var ve bu katlanarak artıyordu. Ona aslında çok güzel şeyler de sağladı. O da onu başka bir boyuta taşımaya çalıştı gibi, sanki. Ben böyle düşünüyorum ama, eee, samimiyetsiz olması ve bu, hani, birazcık boyunu, haddini aşan, eee, diyelim, eee, davranışlarda bulunması ters tepti aslında genel
Hı hı. Hı hı. Belki de. Kesinlikle. Hı hı. Belki de, doğru. Aynı fikirdeyim. Hıh.
ııı, denebilir. Peki, bu noktada sen sende, hani, viral olan hangi unsurlar, hangi insanlar daha çok yer ediyor diye sorsam sen daha çok hangi alanlarda bunlarla ilgileniyorsun? Seni çeken yanları var mı, yoksa itici buluyor musun bazen? Biraz orayı açar mısın?
Hı hı.

Bence ikisi de. Eee, <giggles> stratejik yaklaşıp böyle çok ünlü olan insanlar da var. Mesela Danla Biliç gibi. Eee, böyle, hani, ilk videoları böyle şans gibi olsa da birazcık makyaj yaparken, daha sonra, işte, futbolculara falan mesaj atarak ki böyle kışkırtıcı, esprili, bir de böyle, hani, biraz, hani, daha sert, kimseyi çok umursamayan bir, eee, kişi oldu. İşte, sonra, işte, böyle, estetikleri vs. Yani aslına bakarsan kişilik tutarlılığıyla beraber, eee, ünlü oldu. Eee, bu mesela
Hı. Tamam. A! Evet. Hı hı. Hımm. Anladım ve Danla Biliç aslında bunları bilinçli olarak tasarlıyordu ve yapıyordu diyorsun, değil mi?
Tabii ki. Futbolculara tüm futbolculara mesaj atmak bence bir stratejidir. Sonra onları Twitter'da paylaşıyordu çünkü.
Hı hı. Bunlar nasıl mesajlardı içerik olarak veya orada verdiği enerji etki olarak?
Ya, ben çok hatırlamıyorum ama, işte, böyle, hani, eee, o mesaj atıyor, bir şeyini beğendiğini falan söylüyor, işte, çok iyi oynadın vs. gibi. Herhâlde futbolcu da ona cevap veriyor. Çok içeriklerini bilmiyorum ama, hani, futbolcuların verdiği cevapları ya da ona attığı mesajları, böyle, Twitter'da yayınlamasıyla, eee, ilk ünlü olduğunu biliyorum.
Ha. Anladım. Evet, değişik bir yöntemmiş aslında gerçekten. <chuckles>
<chuckles> Evet.
Peki bunun dışında mesela, eee, şansla tamamen böyle bir anda parlayan gerçek anlamda viral olanlar da var mı aklına gelen?
Hımm, mesela şansla parlayan ya, hani, yararlı viral olan mı yararsız viranı viral olan mı? Bunu, hani, bir sorgulamak lazım.
<chuckles> İkisi de olabilir, ikisini de konuşabiliriz. Hadi, iii, yararlı olmayan konuşalım. <chuckles>
Ya, mesela Ha. <chuckles> Tamam, tamam. Mesela yıllar önce böyle bir tane kız vardı, işte, "Örümcek, korktun mu?" diye çocuksu bir şekilde söylediği bir videosu vardı ve inanılmaz ünlü olmuştu. Şimdi yine bir tane çocuk var, eee, yabancı uyruklu anladığım kadarıyla ama, böyle, şarkı sözlerini yalan, yanlış söyleyerek bir şekilde ünlü oldu. Yani bunlar, hani, belki küçük eğlenceler ama bir faydası var mı? Sorgulanabilir.
Ha! <chuckles> Hımm. <chuckles> Aynen. Doğru söylüyorsun, bir faydası var mı sorgulanabilir. Bunlar sanki daha çok, hani, insanların diline böyle pelesenk olan kısa sürede, eee, birbiriyle şakalaşmak için kullandığı tarzda şeyler sunan viraller, değil mi? Doğru anlıyorum. Hani, "Örüm örümcek, korktun mu?" gibi.
I hı. Hı hı. Evet. Evet, evet. Öyle bir hâller. <chuckles>
Ya, değişik E, peki bunun dışında, eee, hani, şans eseri faydalı diye niteleyebileceğin, eee, viraller neler var?
I hı!